Mình thì mình thích, a, phiên dịch ở trong cabin, nên là lúc đó mình có mình có bật cái á những cái cô, những cái anh chị ở trong ca à, những video mà ở trong đó đúng rồi, ngồi ở trên cabin. Thì mình mới nói với ba mẹ rằng rằng là, à, những người này rất là giỏi và không phải rằng là chỉ những người giáo viên mới giỏi đâu, mà những người khác làm việc khác rất là giỏi, trong khi cái nghề mà, ô, à, phiên dịch ở trong cabin nó rất là nó nó nó nó cần một cái lượng, gọi là, năng lượng rất là là là là là lớn, mà vận dụng trí não cũng rất là nhiều. Thì lúc đó ba mẹ mình
Ừm. Ngầu ha! Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, cái khả năng mà xử lý vấn đề và song song giữa hai cái ngôn ngữ cùng cái thời điểm đó, và làm sao mình chọn lọc cái ngôn ngữ mà thật ra nha, khi mà phiên dịch cabin thì mỗi cái chuyên ngành nó có cái từ khác nhau nữa, cho nên là nó cũng, a, rất là khó và đồng nghĩa với cái mức lương nó cũng cao nữa đó. Ờ, thế thì ba mẹ của bạn nghe cái đó thì có thuyết phục hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ba ba mẹ mình thì, ừm mà những người ngoài quê thì hầu như họ chỉ cần nghe rằng là những gì mà, à, giỏi, những gì tài giỏi thì họ đều sẽ thích, và nên là mình hay đánh lên những cái suy nghĩ đó của ba mẹ. Mình bật cái v vi vi video đó lên và ba mẹ mình xem, ba mẹ mình cảm thấy ngưỡng mộ người ta luôn, ngưỡng mộ cái tài cái tài lẻ của người ta. Từ đó nên là có rất là nhiều vấn đề nữa nhưng mà một trong những vấn đề chính chính là bật cái video cho người ta dịch cabin lên, và ba mẹ từ đó là ba mẹ đã thay đổi cái suy nghĩ của mình, không phải còn kiểu truyền thống mà làm giáo viên nữa.
À! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hay đó! <chuckles> Cái tai vừa nghe mà cái miệng vừa nói cũng hông phải là dễ đâu. Thật ra là khi mà làm giáo viên, mình phải soạn giáo án trước này kia. Nhưng mà, ừm, bạn có bao giờ nghĩ tới cái phương án là mình kết hợp giữa kỳ vọng của ba mẹ với của bạn chưa? Ví dụ như là một người giáo viên mà dạy ngôn ngữ nào đó, bạn có nghĩ tới cái hướng đó để chiều lòng ba mẹ hông?
Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Ờ, mình có chứ, ừm, với lại là mình cũng đang làm một gia sư tiếng Nga cho một người đã đi làm. Ờ, mình ừm, đúng rồi, mình tuy nhiên là mình sẽ không làm một cái người giáo viên cố định, bởi vì mình thích là học ngoại ngữ để sau này mình đi ra ngoài mình được thoải mái, mình đi đâu đi đó, mình đi ra nước ngoài, mình đi đi đi về vậy đó. Chứ còn làm ừm, làm học một ngành sư phạm thì mình thấy nó nó hơi tù túng một tí, đó là cái quan điểm của mình. <chuckles>
Ừm. À! Hay! Ừm. Hợp lý ha! Ừm, ừm, ừm. Vậy là trong quá trình bạn đang học và bạn, à, cũng, a, đang, a, trong cái quá trình mình theo đuổi cái nghề nghiệp và cái chuyên ngành bạn yêu thích á, thì, à, ờ, cha mẹ bạn có hoàn toàn thay đổi quan điểm so với lúc đầu nè? Rồi trong quá trình học có còn hỗ trợ thêm bạn hông? Hay là ba mẹ bạn, à, ừm, như thế nào hả bạn?
Ừm. Ừm.